Heu, ça se gâte, j'ai déjà entendu, mais j'ai jamais entendu, heu, «S'embernaodit» avoir, heu
Non, moi, non plus pour le coup, moi, non plus. Ah ça ça Ber Bernodi?
et heu Oui. «S'embernaodit», oui.
Ah, Bernodi, OK.
Enfin, bon, heu, je crois que personne l'a entendu ça se trouve c'est un truc de <laughs>
Ah non, pour le coup, heu, jamais, parce qu'autant «tantôt,» oui, je l'avais déjà entendu parce que tu que s que tu aies parlé ou entendu des personnes du nord parler ou des belges, «tantôt» tu l'entends heu, même québécois, est-ce qu'ils disent pas «tantôt» les québécois aussi? Je sais plus. Ouais, les québécois aussi disent: «tantôt», donc heu
Si, si aussi, oui. Mais en fait, heu, c'est parce que, bah, les québécois la plupart de l'immigration elle s'est faite aussi de zones Bretagne, heu, Normandie, heu, donc en fait il y a plein d'expressions que qu'on qu'on a de similaires, quoi
D'accord, OK. Qui qui ont été transférés, ouais. Bon, après ils ont ils ont gardé le vieux français aussi, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça, hein.
et heu Ouais. Et heu, et ça je j'entends jamais personne à part mon père quand il est surpris quelque chose, il dit toujours «labadi!» comme ça. <laughs>
Attends je je réfléchis quand ce qu'on est quand on est surpris, on dit quoi nous? Heu, il il dit dans de de mmh. Dans quel, heu, comment dire?
Bah, quand il est surpris par quelque chose, heu, que ce soit positif ou négatif, il va toujours dire: «Oh! Labadi!» comme ça, et c'est
Heu, au lieu de dire quoi en fait, heu, en étant surpris, il dit d'accord, OK.
Bah bah, je sais pas, les autres ils vont dire: «Oh! Je suis surpris» ou «J'en sais rien», ils vont peut être dire ça
Ouais, ouais, non, d'accord, OK. Oui donc pour c'est c'est son expression de surprise, quoi?